Ouais. Elle me dit: «Bah, par contre je les place ensemble parce que, bah, voilà au moins, heu»
Bah oui, quand même, ouais. D'accord.
Mais je sais pas, je trouve que c'est c'est dur ouais.
Bah oui, c'est dur quand même, franchement. En fait, moi je l'avais pas réalisé, tu vois? À ce moment là et heu, quand ils m'ont dit quand la véto elle m'a dit, heu: «Non mais heu, il préfère vous, en fait, même si dans un petit appart, qu'un grand jardin sans vous quoi».
Ouais. Mmh mh. En fait c'est ç ouais c'est ça. Je pense pas quan c'est c'est ça en fait, peu importe la taille, heu, de l'espace parce que le chat il va s'habituer. Déjà, il met du temps à, mmh, à s'imprégner de l'environnement et d'être ouais.
Et en fait, c'est là que j'ai réalisé, tu vois? Beh, oui. Beh, oui, c'est ça. Oui, complètement. Mmh. Oui, oui, et donc heu non, non, beh beh, si tu veux après, j'ai réalisé et en fait, tu réalises à quel point tu es attaché à eux, quand ils sont malades, heu, tu vois? Moi, justement le je le vieux Ralph, pardon, j'allais dire le vieux. Ra Ralph <laughs> Ralph en fait, moi je l'appelle Ralphounours. <laughs> Ralphounours. <laughs> Ah ouais. <laughs> À un moment, il était malade et tout et en fait je pensais que j'allais le perdre, tu vois? Il était pendant 1 semaine, heu, chez le vétérinaire et franchement je pleurais, mais genre tous les jours et je me suis surprise moi-même, tu vois? Je me suis dit: «Mais en fait, je suis hyper attachée à lui». Tu vois? C'est fou, hein, franchement.
Mmh mh. Bah, ouais. Ralph, <chuckles> Ralphoux. Le grand-père Ralph! <laughs> Tu l'appelles comment? <laughs> C'est un sacré nom, dis donc. <laughs> Bah ouais. Mmh mh. Oh. C'est trop triste. Mais oui, en fait, c'est ça. C'est c'est quand tu, mmh, c'est quand tu t'en sépares ou quand tu remarques l'absence parce qu'un chat c'est vrai, c'est tout le temps là, on se rend pas compte
Bah oui, mais il te suit partout. Je sais pas pour toi mais heu, il il te suit pas partout?
il te suit partout, ouais. Ah ouais, ouais, il j ouais, ouais, si, si, tout le temps.
Ouais! Enfin, elle, du coup, c'est elle. Oui. <laughs> Ouais ouais.
Ouais. Elle. Non, non, elle me suit partout aussi.